Pero cuéntame, ¿qué límites pones entre tu vida personal y la profesional en redes?
Mm, desde fíjate que desde que fui desde que era muy joven, o sea, que empezaba en las redes, eh, siempre hice esa consciencia de separar. Incluso teniendo solamente amigos, o, familia, en lo personal no me encantaba compartir absolutamente todo, ¿no? Sobre todo creo que cuando comenzó Facebook como que era muy fácil que todos compartiéramos todo y en lo personal no me gustaba. Como que siento que que también era bonito de repente compartir, o ciertas cosas con la gente que que tú querías, pero ya físicamente, ¿no? Entonces, bueno, para re eh, responder tu pregunta en específico, eh, nunca me ha gustado tampoco agregar compañeros de trabajo, o sea, muy raro, creo que si acaso en todos estos años tengo a 2 y era porque una, realmente no tenía gran conversación con los compañeros, o, si sí, o sea, no no sentía que quería compartir mi vida personal con ellos. Entonces, hasta la fecha sigo haciendo lo mismo.
Ajá. Ajá. Ajá, ajá, ajá. Okey. ¿Tú crees que esto? ¿Tú crees que las redes sociales pueden ser un poquito, invasión a tu a tu intimidad?
Ujú. Sí, claro. Obviamente está en uno, el saber qué tanto vas a compartir, ¿no?, y sobre todo ya hoy en día que ya te tienes tantas opciones para bloquear, para poner privacidad, o sea, ya hay muchísimos más filtros como para ser más selectivo, pero aún así creo que, pues, sigues dando cierto acceso a la gente a tus cosas. Em, entonces, yo incluso tomé la decisión de eliminar, eh, una red social porque sentía que ya no había como una razón, una de estar ahí, porque que ya no me inspiraba en publicar ahí. Entonces, em, creo que esto también pasa, ¿no?, de repente uno empieza motivado porque quieres compartir cosas, pero luego de repente la gente, eh, lo ve de otra forma. Entonces, no sé, como que yo en lo personal como que me aburrí y lo dejé, y la verdad es que hasta siento que tengo más tiempo de otras cosas porque también te consumen tiempo.
Claro. Claro. Ajá. Entiendo. Claro, claro, pues es estar viendo la vida de uno y de otro, y si tienes muchos amigos agregados, pues, no, pues ya te imaginas, te echas todo el día ahí. <chuckles> Y y, ¿qué tanto hay eso de la seguridad? ¿Tú qué tú qué sientes que de compartir de más, eh, si pone en riesgo tu seguridad?
Sí. Exacto. Ujú. Claro, pues, a ver, en lo personal nunca tuve como un momento de riesgo, que yo sepa. Pero, cuando sabía de casos de que, eh, les hackeaban también sus cuentas, de que, eh, les robaban su identidad. Ah, bueno, ¿sabes qué? <clears throat> Con esto de la identidad ya recordé que en una red social, sí, em.
Ajá. Ajá.
Me creo que fue en Twitter, y de repente alguien me hackeó y además, eh, ponía fotos de otra person de otra chica. Entonces fue muy extraño y dije: "Claro", o sea, también ya seguramente guardó un par de fotos de las que pe medio tenía ahí, porque en Twitter la verdad que nu creo que solo tenía como 2 fotos. Pero dije: "Qué horror que que estas personas, pues, se dediquen también a robar identidades", ¿no? Y hacer contacto con otras personas, haciéndoles creer que eres, pues, esta persona físicamente que era yo, ¿no? Entonces, em, sí me dio mucho miedo, porque, no sabes ese hasta qué límite lo van a llevar estas personas. Así que, bueno, eso fue la la única vez que lo experimenté.
¿Como crees? Claro. No, pues fue algo me imagino que te la pasaste mal. El temor, ¿no?, de, eh, qué tal si vienen a buscarme hasta mi casa, ¿no? Porque a la mejor en ese momento, pues, estabas aprendiendo, ¿no?, porque es parte de aprender. O sea, yo creo que ¿Tú crees que aquí jugaron la parte los errores que de repente se cometen en las redes sociales para que tú dijeras: "No lo vuelvo a hacer"?
Sí. Sí. Ujú. Claro, era el hecho de que esa red social, por ejemplo, la tenía abierta a todo el público. Entonces, bueno, 1 no sé cómo le llegaron a hackearlo, la verdad, no sé, no recuerdo si estaba como en un trabajo donde también de repente tenía acceso al teléfono, y creo que gestionaba una cuenta de red social de algún trabajo, y creo que por ahí, no me acuerdo ya ni cómo fue. Esto ya tiene como 10 años, pero sí, o sea, te pone a pensar, pues, hasta q hasta dónde llega la gente, ¿no? Y como y, eh, y como dices, ha habido casos que aunque suene exagerado, pero es que es una realidad tristemente que ha pasado, que han llegado hasta secuestrar gente, ¿no?, eh, y y sin necesidad de hackear tu cuenta, nada más por tener acceso a tus cosas como cualquier seguidor, o como cualquier "amigo", entre comillas, que tienes ahí agregado. Ujú.
Guau. Ajá. Sí, claro. Sí, por supuesto. Ajá. Exacto, porque pues, tú al fin y al cabo, las redes se prestan para, vaya, eh, no sé tengo 80 y me pongo de 20 ¿no? Entonces, se presta como para, mm, para mentir un poco, e incluso falsear sobre tu misma vida. Hay gente que es muy, yo diría, muy transparente y que, <inhales> ay, es que dar tanta información, pues saben dónde andas, qué haces, con quién te juntas. O sea, es demasiado demasiada la información que se comparte. A veces se no medimos las consecuencias de de esta acción, o sea, la vemos como un juego de, a lo mejor, de alguna forma, más cuando eres muy joven y has crecido con la tecnología como que guau, más te expones, ¿no?, y más te pones en riesgo. Y u y ahora ya los amigos están a través de las redes, ¿no crees? Entonces, es más peligroso todavía porque no sabes quién está detrás de la foto, ¿no? O sea, no sabes realmente quién es, ¿no? Entonces, es un riesgo. ¿Y tú cómo cómo haces, este, cómo haces para determinar qué subir y qué no subir?
Exacto. Exacto. Ujú. Exacto. Ujú. Exacto. Ujú. Totalmente. Así. Pues mira, yo lo que antes, porque ya la verdad es que no, ya no subo nada, eh, pero cuando, mm, empecé a descargar específicamente Instagram, yo me yo me acuerdo cuando fue cuando, uf, cuando lo acababan de abrir, la aplicación, casi casi, eh, me encantaba desde ese momento subir fotos de paisajes, de arquitectura, me gusta mucho todo eso y y el arte en general, entonces era lo que yo realmente subía y de vez en cuando alguna foto mía por ahí también, ¿no?, en el paisaje, la típica. <chuckles>
Okey. Ajá. Ah, interesante. Sí sí sí, claro pero mu muy muy, este, por encima no, o sea, no tan, pues, digo bulla bonita al final porque las redes sociales también se prestan para eso <chuckles> en tu mejor forma pero siendo no reveladora, ¿no?, o sea, siendo muy reservada. Ah, okey.
Exacto. Sí, claro. Sí. Exacto, claro que respeto a ver la gente que lo hace, no pasa no no tengo nada en contra, pero en lo personal, exacto, nunca me ha gustado tampoco ser tan, eso tan ta estar tan expuesta de esa forma tan reveladora, como tú dices, eh, no, como que aparte ni siquiera ha sido nunca mi enfoque y tampoco nunca lo he hecho para que, ay, fulanito vea mi foto, o sea, no, o sea, es como me gusta esta foto y quiero compartir que estoy en tal lugar, entonces, como vi he he viajado mucho, pues, era mi forma de compartir, sobre todo a mis seres queridos, de que, ah, mira, ahora estoy aquí, ahora fui allá, eso sí, nunca lo hacía en tiempo real. <clears throat> Es decir, si fui ahorita hice un viaje de 15 días a Europa, o sea, no voy a ir poniendo todos los días, ah, estoy aquí, estoy allá, no, o sea, ya pasaba el viaje.
Sí sí, ya va en gusto. Guau. Ah, vaya vaya, ajá, entiendo. Sí sí, porque ya es el riesgo, ¿no?, ya es lo peligroso ahí.
No, y aparte porque realmente disfrutar el viaje, o sea, no soy de la nunca me ha gustado eso de que, ay, estoy aquí, tengo que poner que estoy aquí y que no, o sea es como.
Ah, ya. O sea, ni ves nada, ni ni la ni una, ni otra.
Exacto, entonces bueno, eh, lo que me pasó, que fue lo que me hizo concientizar más todo ese tema de que aunque tengas amigos supuestamente ahí, ya no estás haciendo conexión con alguien en realidad porque tuve después, eh, una reunión con primos, por ejemplo, y me decían, ah sí, ya vimos que estás viaje y viaje, seguro te va súper bien y todo muy bien y bla bla bla, y yo me quedé, pues qué triste que no me pregunten cómo he estado, cómo me he sentido, o, a ver cuéntame del viaje, cómo cómo estuvo, o, por qué fuiste a tal lu o sea, como que ya daban por hecho una perspectiva que ellos tomaron de mí por mi perfil, de que, ah, pues puros viajes, es como, no, y yo ahí fue donde me di cuenta de que, mira, a pesar de que son familia o amigos muy cercanos, pues, solamente se están quedando con eso y claramente ya no no haces contacto con estas personas más allá de lo que puedas ver en una foto, ¿no?, y creo que, a ver, a mí también me ha pasado que tenía ciertos contactos y que solamente le a lo mejor, les daba like, de repente les comentaba, pero no llegaba a ser una conversación privada con ellos, ¿sabes?
Ah, bien. Exacto. Sí, claro. Ah, okey. O sea, asumes, ya asumes, ya no preguntas, asumir es, o sea, te imaginas qué pasó, pero no no estás preguntando realmente qué está viviendo la persona, sientes que esto ha hecho que seamos menos intera interactuemos menos entre nosotros como como seres humanos, y que ya ya si no eres social, o sea, están contigo, pero están viendo las redes social, ¿no?, o sea, ya ni siquiera están ahí físicamente, se están desconectando en en la misma vida, para estar viendo las redes y y ya se imaginan toda tu historia, sin sin que tú sí quiera las cuentes. ¿Crees que esto sí nos ha separado un poco a ese a ese contacto humano?
Ujú. Claro. Ujú. Exacto. Sí. Exacto. Sí, totalmente, porque empezando que te das cuenta desde tu propia familia, ¿no? Cuántas veces no pasa que están estamos sentados en la mesa y de repente, pues, 1 a 2 en el teléfono. Y es como: "Oh, o sea, este es un momento para estar juntos", ¿no? Bueno, si es que te llevas bien con la familia, también hay casos en que ni se hablan con la familia, pero en mi caso, sí que, a ver, que siempre hemos sido muy unidos. Pero también hemos tenido sus ocasiones, que nos damos cuenta de que, a ver, no, dejemos el teléfono, porque estamos aquí para vernos, para platicar cara a cara. Eh, pero sí es que es una distracción terrible, terrible, terrible.
Claro. Todo puede ser. Entonces, ¿tú, definitivamente, ah, en este momento de tu vida estás utilizando alguna red social?
Mm, la única que me quedé fue Instagram, pero, solamente, tengo agregados a mi mamá y a mis hermanos, punto. <chuckles>
O sea, red privada completamente, lo que subes es para ustedes, para tu familia, para disfrutarlo. Ah, muy bien.
Sí. Sí. Y no fue porque, te digo, no fue porque me pasara algo malo, no fue porque alguien me hizo algo. O sea, no, fue como yo sola un día amanecí, te lo juro así, literal, amanecí y dije: "Ay, qué horror que no sé" o que no he hecho conversaciones con personas, porque, solamente, nos tenemos en redes y ya, o sea, no. Entonces dije: "Ay no, ya voy a borrar" y de hecho quise borrar primero la aplicación, pero, luego dije a ver bueno ya, sí me la quedo, porque, de repente, también por ahí, eh, nos mandamos cosas mi familia y yo, ¿no? De que, ay, oye, hay que ir a tal lu eso se me hace lindo, ¿no?, compartir cosas que quieras ir. Exacto. Sí, sobre todo sí, que nos queremos recomendar lugares o cosas, este, eso se me hace útil, y ya. Y de ahí en fuera, pues, el WhatsApp, también que ese, pues, más que una red social, también lo veo más como un contacto, ¿no?, con la gente que que quieres, em, y eso. Pues, ahora sí que esas 2 son las que me que tengo. <chuckles>
Ajá. Qué interesante. Maravilla de comunicación. No, o sea, técnicamente, has utilizado la, ahora sí que, la tecnología a tu favor, ¿no? O sea compartiendo, haciendo cosas, no dejando de disfrutar a la gente como tal, haciendo las conexiones naturales, ¿no?, de los seres humanos, de conectar con amigos, con con familiares cercanos, lejanos, y y la has mantenido como una red de información, más que nada. Y y para tener contacto, digo, como dices tú: "Pues, ya me recomendó este lugar o la o restaurantes o o lugares así. Entonces, has tomado la tecnología a tu favor, y la has usado con, mm, pues, mucha sabiduría, ¿no?, porque sí es importante. ¿Tú consideras que es importante, tener ese equilibrio, entre redes sociales, trabajo, y vida profesional?
Ujú. Ajá. Exacto. Ujú. Uy, sí totalmente porque también tuve una temporada en la que justo sentía que me absorbía demasiado, porque mi trabajo tenía que ver también con las redes sociales. Entonces, pues todo el día estaba ahí y luego aparte de que si lo personal, ay no, yo terminaba saturada. Por eso creo que también me llevó al final a tomar esa decisión de que: "Ay, ya no quiero", o sea, yo tener el menos contacto posible con las redes sociales, con las aplicaciones. Em, y sí, hoy en día solamente las uso, eso, como una herramienta también de inspiración, por ejemplo, me gusta mucho la moda, entonces, me gusta ver algunas páginas para "ah, okey, me inspiro en esto, perfecto". O esta tienda que me gusta siempre, eh, pues, voy a ver si saco algo, o nuevo o que en que me puedo inspirar también, em. Entonces sí, más que nada lo uso para eso hoy en día, pero sí tuve un momento en el que claramente también usaba todo, ¿no?, em. Sí.
Okey. Guau. Fue tu detonante definitivamente para hacer cambios en tu vida.
Y, ¿qué es eso?, que ojalá la gente se dé cuenta que debe haber un balance. Casi siempre tomamos las decisiones, o, más bien siempre, ya cuando llega a un punto demasiado duro, que de ya es cuando tomamos la decisión, pero, sí, creo que fue todo hoy.
Ah, interesan Pues más bien te obliga a la circunstancia, no ya fue no tanto una decisión, sino te obliga la circunstancia. Oye, ha sido muy es muy interesante el el equilibrio que has logrado. Tú le recomendarías a alguien que sí midiera esa parte de, que subes, que no subes, a las redes sociales. Si estás poniendo en riesgo tu vida personal, profesional, eh eh, di digo que le estás invirtiendo mucho tiempo, como dices tú, te estás poniendo cosas de la vida, no por estar metido ahí, ¿tu si lo recomendarías?
Sí. Exacto. Ujú. SÍ. Claro. Pues, mira, si eres alguien que le encanta subir todo porque, pues, a si te gusta, no lo haces necesariamente por demostrar algo, o porque, eh, fulanito lo vea, sino porque a ti te gusta, que estás en todo tu derecho, hazlo, pero 1, no lo hagas en tiempo real, o sea, deja que pase un tiempo, compártelo. Y, eh, y otra, pues, si tienes, a ver, también los compañeros de trabajo, pues, saber, eh, qué tipo de también imagen subes de ti misma porque o de ti mismo, porque, obviamente, pues, a ver, tú todos los días ves a alguien en un ámbito laboral que a ver, también depende del tipo de trabajo que sea, <chuckles> pero no están acostumbrados a verte de cierta forma físicamente, pues, bueno, pues, no sé, tener un poquito de conciencia. Ya de plano si te vale, bueno, okey, pero, pues, que asumas, a lo mejor, cierto riesgo que pueda haber, ¿no? De que si alguien, de repente, te escribe como muy sujesivamente, o, eso, bueno, ya tú sabrás si lo eliminas de tu vida, o, que te vale y que siga ahí, ¿no?
Claro. Fue, por eso. Claro. Pues, claro, por supuesto. Claro, la consecuencia. Pues, adelante. No, pues, muchas gracias por sus consejos, han sido muy buenos, de cómo has sabido manejar tu vida personal, profesional y las redes sociales, que siguen siendo parte de tu vida, pero ya no son tu vida, que es diferente. Entonces, muchas gracias por tus recomendaciones, han sido muy buenas, y ha sido muy agradable platicar contigo.
Exacto. Ay, igualmente un gusto, y la verdad que muy interesante este tema que tocaste, que ojalá que la gente tenga más ese balance, ¿no? Poco a poco se puede, y la verdad es que en lo personal lo he sentido para un punto superpositivo. Te sientes más libre, te da tiempo para hacer otras cosas, así que, de nuevo, muchas gracias.
No, a ti, y gracias por compartir cómo disfrutas tu vida. Que tenga que estés muy bien.
Igual, chao.
Bye.